早起きが全然できないんですよね。朝なかなきゃ、起きられ起きられなくて、早起き続けられないんですけど、こう、早起きをするためのコツなどありましたら、教えてほしいです。
うん。 はい。 ああ、そうだったんですね。えっと、早起きができないということだったんですけども
はい。 うん。
え、いつ頃から気になりますか？昔からですかね？
ああ、うん、確かに昔からその傾向あったんですけど、うん。ちょっと社会人になって、忙しくなって、え、ここ数年ですね。うん。あの、まあ、朝朝ね、早く起きて、あの、勉強とかね。自分の、あの、将来に向けてのしことをしたいんですけど、なかなか早起きできずに、出勤時間ぎりぎりになって起きてって感じになってしまってますね。
はい。 うんうん。 うーん。 はい。 うんうん。 ああ、そうなんですね。朝の時間、有効に使えるといいっていう話よく聞きますもんね。
はい。 はい、そうなんですよ。で、そのように朝の時間、有効に使えた方がいいっていうことを本などで読んで、自分も実践しようと思うんですが、ただ、あの、結果としては、それができていないので、うーん、ちょっと落ち込んでますね。
<laughs> はい。 うんうん。 うーん。 うーん。割とその早起きが出来ないっていうお悩み、あの持っている方が多いお悩みかなと思うんですけども。
はい。<laughs> うん。そうかもしれないですね。
お仕事を始められてからは特にっていうことだったんですけど。
はい。
お仕事が終わる時間は遅いんですか？
そうなんですよね。残業とかがあって、ええ、まあ、8時、9時ぐらいに終わるので、午後のですね。で、まあ、家帰るのが10時過ぎになることが多くって、そこからいろいろ、寝るための下準備とか、明日の準備とかするので、なかなか夜寝るのが12時とか1時になってしまってるって感じですね。
うん。 はい。うん。 はい。 うん。 うーん、そうなんですね。
はい。
理想としては何時頃に起きるのが理想ですか？
理想は6時より前に起きたいんですよね。それができたら1時間ぐらい、ええ、自分の、ええ、勉強の時間に当てられるので、ええあっ、それが毎日継続できたら、ああ、すごい時間ですね。あう、計算すると、あの、使えるようになるので、それが理想ではあるんですが。ええ、現実としてはまんか7時ぐらいに起きて、ええ、もうぎり急いで支度して、まあ、会社へ行くみたいな感じなってるので、なかなか朝、ええ、勉強の時間には当てられていないっていう感じですね。
うん。 はい。 うん、うん。 うーん。 うん、うん。 うーん。じゃあ、あの、今現在、お仕事に行くためだったりとか、朝の支度に時間が足りないから早起きがしたいっていうよりは、もう少しこう朝の時間で違うタスクを入れたいっていうようなことですかね？
うん。 ああ、はい、おっしゃる通りで、ま、違うタスク、えええ、まあ、自分の勉強ですね。将来に向けた
うんうん。
えっと、ま、仕事を上手にするための勉強だったり、こう語学の勉強であったり、このファイナンスの勉強であったりとか、そういうのをしたいと思いつつですね、え、それができていないっていう感じです。確かにそれは必須の
はい。 うん。 うーん。
ものではなくって、それをしないからといって今のし今現在の仕事には大きな影響はないんですけれども、ま、し長期的に見て、ええ、それはしていかなければいけないのかなと思ってます。
はい。 うんうん。 ああ、なるほど。確かにこう、朝の始まりにそういう自分のための時間が入ってくると、1日のモチベーションとかもちょっと変わりそうですもんね。
うん。 そうなんですよ。もし朝それができたら、あ、なんか自分ってすごいって思思うし、それやっただけで。<laughs> なんかじと自己肯定感が高まるんですよね。ま、その
うーん。 <laughs> うーん。
なんか、その自己肯定感高まった状態で会社行けますので、ま、ね、いい気持ちで仕事もできて、結果的にプラスになりそうですし。うん、それは思います。
はい。 うんうん。 うーん。 そうですよね。その、自分のための時間っていうのは、今おっしゃられたように、それで1日を始めることでモチベーションを上げるために、朝に持っていきたいっていうようなことなんですか？夜に今はされてるような状況なんですか？
うん。 えっと、夜なるほど、確かに夜にやればいいことかもしれないんですけど、えっと、夜、ま、残業の後で、なかなか夜に勉強すると、より睡眠の時間が就寝時間が遅くなってしまうのと、あと夜疲れているので、なかなか身に入らない。うん。あと新しいことを勉強するだったり、新しい習慣をつけるなら、朝がいいって、また別の本で読んだことがありまして、え、ま、そのような理由で、新しい習慣で勉強するなら、朝がいいのかなって思って、ま、朝、しようって挑戦はしして、ただ今は結果が出ていない感じですね。
うん。 はい。 うんうん。 うーん。 はい。 うんうん。 ああ。お伺いした感じだと、その、夜の時間も、こう、何もしないで過ごされているわけではなくて、必要なことをしっかりされた上で、どうしても今の就寝時間になってしまうっていうような感じですよね。
うん。 うん。 うん、そうですよね。夜は、あの、まあ、その、いわゆる普通の家事であったりとか、明日の為の準備ってのがあって。明日の為の準備っていうのが、あの、まあ、仕事の事だったりするので、今やってる仕事を、こう、持ち帰ってやるとか、そう言う事なので、なかなかですね、その、仕事以外の勉強に当てる時間を、なかなか作りにくい。もし作ったとしても、それは、ただ、ただ1時間寝る時間を削るって言う事になるので、ええ、まあ、勿論その分ね、起きる時間を遅らしたら、いいのかもしれないんですが、なかなか、うん、<chuckles> まあ、ちょっと難しい状況ですね。
うん。 はい。 うんうん。 はい。 うーん。 そうですよね。 うん。 そうですよね。いや、凄く難しい問題だなと思いまして。その、時間に、こう、余裕があって、無駄に過ごしてしまうのであれば、その分、早く寝てしまうっていう方法が出来るかと思うんですけども、必要な事で、しっかり時間を作られていて、調整されていて、今の生活リズムになっているっていう事だと思うので。
<laughs> はい。 うん。 はい。うんうん。 はい。 うんうん。そうですね、うん。
もし、こううーん。
はい。え。
朝の時間を有効にっていう、その早起きの習慣をつけるっていう意味では、例えば、その、夜にされている準備っていうのを、朝に持ってくることにして、就寝時間を早めてみるだったりとか。
うん、なるほど。えっと、ね、そういう考え方もあって、ね、それもすごくいいかなと思うんですけど、やっぱり、ええと、朝に弱いってのがあって、多分、朝、ね、あのいあ、夜に準備せずに、あ朝に持ち越すと、多分、朝弱いので、なんか余計その準備にいつもより時間掛かってしまうっていうので、ちょっとヒヤヒヤなのと、<chuckles> ちょっと、起きられなかったらどうしようっていうね、心配があって、なかなかそれは、出来ないかなっていう感じになってますね。
はい。 うん。 はい。 うんうん。 <laughs> はい。 そうですよね。ちょっと心配ですよね。<laughs> はいはい。 うんうん。 もし、その方法で試すとしたら、その、絶対に外せないことっていうのは、もう、あの、夜のうちにしっかり済ませておくのが、おっしゃる通りいいのかなっていう感じがしまして。
はい。 うん、うん、そうですよね、うん。
それうん、そうですよね。それ以外の例えば、あの、家事だったりとか
うん。
もしかして、それができなかったとしても、あの、周りの迷惑にならないようなことであれば、そこまでプレッシャーはないんじゃないかと思ったんですけども、それだとどうですか？
うん。 うん。 うん、うん、ああ、そうですよね。確かに、朝勉強するってところにフォーカスすれば、あの、夜の家事っていうのを、あの、手間を、ね、なるべく減らす工夫ってのはした方がいいのかなって、思いました。具体的には、ま、自炊をしているんですけど、ちょっとだけこう惣菜に頼ってみて、その、自炊の時間を縮めるであったりとか、ね、あの
うん。 うんうん。 うーん。 はい。 うんうん。
ま、そういうところで時間短くできたらいいのかなってのは、今思いました。
うーん、そうですよね、確かに。何かこう家事の工夫で言えば、今だと調べると簡単に時短の方法って出てきたりするので、そういったもので家事にかかる時間自体を短くするっていうのもいいかと思いますし。
うん。 はい。 うん。 はい、そうですね、うん。
はい。 それ以外だと、そうですね、その、朝早く起きる習慣そのものをまずつけてから、その、作れた習慣の中で、ご自分の一番使いたい時間に、調整していくっていう流れにしていけば、その、朝が苦手っておっしゃっていたので、まずその、苦手を克服するっていうのもいいのではないかなという風に感じました。
あ、そう はい。 うん。 うんうん。そうですね。ま、勉強目的で早起きしようとは思ってるんですけど、そもそも朝が起きれてないので、その、まず、朝起きるってところを、いかにしていくかっていうところを第一目標にして、ええ、まず、そこから取り組んでいくっていうのは、ね、確かにその通りだと思いますね。ま、朝な早くとりあえず起きて何もしないでもいいので、あ朝早く起きるっていうところを、ちょっとまず、目標にしていけばいいのかなって思いますね。
はい。 <laughs> うん。 うん。 はい。 ああ、そうですよね。ただ、すごくお伺いしてて、あの、お忙しい方かと思いますので
うん。
その、ただ早く起きるだけだと、睡眠時間を減らしてしまいかねないなっていう感じがするので
<laughs> そうですよね。はい。うん。
うん、なので、その やっていること、家事だったりとか、減らせるものの負担や時短をしてみたりだとか、その、家事だったりであれば、夜にやらなくて朝に回したとしても、そこまで、もし、それが仮にできなくても、周りに迷惑がかかるものでないのであれば、そういった方法で、あの、時間の、タイムスケジュールをちょっと組み替えてみるっていうのも試せる方法かなとは思ったんですけども、どうでしょうか？
はい。うん。 うん。 うんうん。<laughs> そうですよね。いや、あの、例えば、掃除ですよね。これを毎日やっているんですけれども、もしかしたらね、あの、ま、朝に持ち越してみて、やれやれたらいいですし、持ち越すあ、もしね、朝、失敗して、やる時間がなくてもですね、ま、ふつかにいっかいにするとか、それだけでも、いいかもしれないので、そういう感じで家事の時間を減らして、ま、理想で理想はね、仕事の時間も、残業時間減らせたらいいと思うんですけど、それで寝る時間作って、ね、早く起きられるようになったらいいのかなって、ええ、今、話してて考えました。
<laughs> うん。 はい。 うん。 はい。 <laughs> うん。 うんうん。 そうですね。 うーん、いや、すごくこう、生活がしっかりされている方だなという印象を受けたので、きっとあの、いろんなことをしっかりされているんだと思うんですけども
はい。 <laughs> あ、はい、そうですよね。うん。
なので、<laughs> タイムスケジュールの組み替えなんかも、試されてみたら、すごく得意なんじゃないかなっていう感じがちょっとしました。
はい。 <laughs> 確かに計画を立てるのは、あの、嫌いではないので、ま、早起きは苦手なんですけど、このタイムスケジュールを組み替えるっていう観点でね、やれば、もしかしたら、朝起きるのが少し得意になるかもしれないですし、ま、いかに早く寝るかってところもね、ちょっと考えていくと、自然と早起きできるのかなと思いますので、今ちょっと、お話聞いてですね、あの、いろいろ、アイディアが浮かびましたし、実際に、聞いたアドバイスやってみようと思うので、あの、ほんとに、今日はありがとうございました。
うん。 <laughs> はい。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
失礼します。